जी, जी। अ, मेरे दृष्टि में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी नैतिकता बहुत अच्छी रखी है और उनको अपनी नैतिकता के लिए ही जाना जाता है। अ, मैं नाम लेना चाहूँगा ऐसे कुछ लोगों का जैसे अ, रतन टाटा जी हैं। भले ही वो बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हो या बहुत आरामदायक ज़िंदगी जीते हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो नैतिकता नहीं है, मुझे लगता है कि उन्होंने जैसे अपने कभी-भी उन्होंने अ, अपने अ, देश के हित के खिलाफ़ कभी नहीं सोचा। उन्होंने लोगों की मदद की जितना हो सके उतना और मुझे लगता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप के अलावा अपने समाज के भी काम आता है, वो नैतिक रूप से बहुत स्पष्ट होता है और रतन टाटा जी में वो सारे गुण थे और इसके अलावा
जी। जी। जी, जी। हाँ। जी, जी। जी। जी। बिल्कुल थे। जी, वो तो महान व्यक्ति हैं थे वो और हैं मैं तो बोलती हूँ।
जी, इनके अलावा एक और व्यक्ति मेरे नाम मेरे दिमाग़ में आते हैं और वो है एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी भी बहुत नेे जी, वो भी नैतिक रूप से बहुत सही थे। उन्हें काफ़ी उनके अ, ब लंबे अरसे वाले करियर में उनको काफ़ी सारे ऐसे मौक़े मिले थे अ, जहाँ पे उन्हें अलग-अलग संस्थाएँ ज़्यादा-ज़्यादा पैसा दे रही थीं। ए उन्हीं के अ, दिमाग़ और उन्हीं की विद्या के लिए, परंतु उन्होंने अपने देश के हित में काम करना ज़्यादा सही समझा। और ऐसे व्यक्ति मुझे लगता है समाज के लिए एक उदाहरण भी है और नई आने वाली पीढ़ी उनसे सीख सकती है।
अरे वाह! उनका तो कोई बात ही नहीं है। जी। बिल्कुल। जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल उदाहरण हैं, छोटों के लिए, यंगस्टर्स के लिए तो काफ़ी उदाहरण हैं। जी।
बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आपने कहा महात्मा गांधी जी भी एक बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि आप अ, जब भी अ, मतलब हम जो नैतिक विद्या अ, स्कूल में सीखते हैं, विद्यालयों में सीखते हैं, क्या वो नैतिक विद्या हमारी अ, असल ज़िंदगी के नैतिक विद्या अ, से मिली रहती है या उन दोनों में बहुत अंतर रहता है या असली ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अलग हैं?
जी। बिल्कुल। जी।

जी, जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अ, वैसे अभी मैं आपसे बात करने से पहले थोड़ी देर पहले यूँ ही बैठा हुआ था और बैठे-बैठे मैं सोच रहा था कि जो सफलता है हमारे जीवन में अ, वो बहुत लोगों को बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुतों को कठिनाई से मिलती है। परंतु मुझे एक चीज़ लगता है कि क्या हर वो व्यक्ति जो सफल है, क्या वो अपनी नैतिक शिक्षा भूल जाता है? आपके क्या विचार हैं इस पे?
जी। हुँ। हुँ। जी, जी। जी। जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हार एक सफल होने वाले व्यक्ति जो है अपना नैतिकता अ, भूल के ही वो सफल हुआ हो ऐसे ज़ ऐसे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और एक सफल व्यक्ति जो है अपनी नैतिकता को बरकरार रखते हुए भी अ, सफलता प्राप्त कर कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे उदाहरण हम दे सकते हैं, कि अपनी नैतिकता को बचाते हुए, अपने मोरल वेल्स वैल्यूज को ना खोते हुए अ, जो है सफलता प्राप्त किए हैं। लेकिन हाँ अ, ना सफलता का की कोई मतलब अ, देखिए आप ईमानदारी से जो सफलता हम्बली अपना मोरल वैल्यूज को भी ना कम करते हुए जो सफलता पाते हो ना, उसका मज़ा अलग होता है। जी, आपका क्या ख़्याल है इस पे?
जी। बिल्कुल। जी। जी, जी। हुँ, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, देखिए ये मज़े से ज़्यादा मुझे लगता है ईमान की भी बात होती है। क्योंकि अ, जो आज के समय में आप अगर देखेंगे तो लोगों के अंदर ईमानदारी बहुत कम हो गई है। देखिए 2 प्रकार के मुझे लगता है कि धर्म संकट में आप फँस सकते हैं, परंतु मुझे ये लगता है कि अगर आप ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे आपके फ़ायदे से किसी और का नुकसान हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो गलत है। और वैसे तो आज के ज़माने में अगर आपको सफलता जल्दी चाहिए, तो आपको अपनी नैतिकता भूल के करना पड़ेगा, परंतु प्रश्न ये है कि जब आप अपने नैतिकता भूल के सफलता जल्दी पा लेते हैं, तो क्या वो सफलता टिकती है या नहीं टिकती?
जी। हाँ। जी, जी। वो तो है। हाँ। हुँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी।